जी, जी, बिल्कुल, मैं भी ऐसा तनाव महसूस करता हूँ। मैं भी हर रोज़ काम करता हूँ औ अ, वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, तो पूरा दिन लैपटॉप पे बैठना पड़ता है। तो वो लैपटॉप पे वर्क करते-करते हम कई बार स तनाव में आ ही जाते हैं और ऐसे ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तो लगभग सब लोग तनाव में होते ही हैं। पर हमें उस तनाव को मुक्त भी करना चाहिए और उससे आसान तरीक़े भी हैं, जैसे हम संगीत भी सुन सकते हैं हल्का-फुल्का अ, छोटा-छोटा ब्रेक लेके, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में?
जी। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ। अच्छा। अ, जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अ, तनाव कहाँ से आ रहा है वो ढूँढ लेंगे तो हम बिल्कुल मतलब तनाव से अच्छी तरह से अ, निपट सकते हैं, बिल्कुल म तोला ख थोड़ा कम कर सकते हैं तनाव को। अ, तो देखिए मेरा हिसाब से एक तनाव जो है एक इमोशनल और शारीरिक हिसाब से भी बहुत ही असर करता है। अ, तो किसी के ब बदलाव में बदलाव भी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इससे ज़्यादा और उनकी मानसिक बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तनाव आने से। अ, तो देखिए तनाव के प्रमुख कारण मैं बहुत जगह देख चुका हूँ जैसे कि काम का जो प्रेशर रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आता है। जैसे कि अ, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे कि बताया मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, तो मुझे डेडलाइन्स ज़्यादा रहते हैं और टारगेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हर वक़्त मैं शाम अ, जब भी मैं अ, घर निकलता हूँ, ऑफिस से घर निकलने समय, बहुत ज़्यादा काम ज़्यादा बढ़ जाता है और ते मेरा मुझे बहुत ज़्यादा तनाव
उ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। हाँ। जी।